อะไรที่แบบว่าทำให้เขาเสียใจอะ เราจะรู้สึกเลย
อ๋อ ครับผม
จะรู้สึกกระเทือนเลย อย่างเงี้ยค่ะ เนาะ เออ เราไม่น่าทำอย่างงี้กับเด็ก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้น
อืม จริง ๆ แล้วอะครับ ตรงเนี้ย ผมกำลังมองว่า โอเค เราอะดีแล้วนะครับที่ว่า เราสามารถเป็น 1 ในที่ ปรึกษาของเด็ก ๆ ได้ เพราะว่าเวลาเขามี อะไรเนี่ย เขาก็จะได้มีที่พึ่ง มีที่ปรึกษาไว้คอย ระบาย หรืออะไรแบบนี้ อัน จริง ๆ อันเนี้ยคือเป็นประโยชน์มาก ๆ เลยครับ เพราะว่า เด็กใน อยู่ในวินัย อยู่ในอะไร แต่ว่ามันก็ยังมีช่วงที่มันผ่อน คลายด้วย ทีทางบ้าน อาจจะ ค่อนข้างเคร่งแหละครับ ผมก็เข้าใจนะครับ แต่ว่าเราก็อย่าไปหาว่า ใครผิดใครถูกเลยครับ มันก็คือรูปแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูของ ของทางครอบครัวเนาะ ให้มองแบบนี้ดีกว่า ทีนี้อะครับ เด็ก ๆ ก็ โอเค อ อาจจะมีการแบบว่าอยู่ที่บ้าน แล้วก็ค่อนข้างแบบ ต้องสงบเสงี่ยมนิดหนึ่ง ใช่ อย่างเงี้ย ถ้าอย่างงั้นน่ะอาจจะหาเป็นกิจกรรมนะครับ ผมอยากจะแนะนำว่า อาจจะลองหาเป็นกิจกรรม หรือเป็นอะไรที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างลักษณะนิสัยใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ อะครับ อาจจะลองแบบไปวาดรูป เล่นดนตรี ไป เล่นกีฬา หรืออะไรพวกเนี้ยอะครับ อาจจะหาแบบหางานด้วย เพื่อ อาจจะเป็นอีก 1 ช่องทางให้เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยในสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาเก็บไว้ เพราะว่าบางทีอยู่ทางบ้านก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรกันมากมาย เพราะว่าอาจจะเกรง อาจจะกลัวด้วยส่วนหนึ่ง อะไรก้อยว่าไป ใช่ ก็เลย ถ้าหาเป็นกิจกรรมอะไรให้เขาทำ นอกเหนือจากที่อยู่กับครอบครัวแล้ว ผมคิดว่า ก็น่าจะพอช่วยเป็นอีก 1 ทางเลือกให้เขาเนี่ยได้แสดงความเป็นตัวเองได้มากขึ้นครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ๆ ค่ะ อือ อืม ๆ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ ๆ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ๆ อา อืม อืม ๆ ค่ะ ๆ อือฮึ อืม อา ค่ะ ๆ อ๋อ ค่ะ ดีค่ะ เออ ดี ๆ ค่ะ อืม ใช่ อืม ๆ ๆ ใช่ค่ะ ค่ะ ได้ อืม ๆ

อา ค่ะ ดีเหมือนกันค่ะวิธีนี้ บางทีเด็ก ๆ เขา พลังเขาเยอะมาก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วบางทีก็จะแบบ อา อยากจะแสดงอะไรออกมา ก็ต้องเก็บไว้ เออ จริง ๆ เขาก็มีทักษะเยอะน่ะค่ะตรงเนี้ย เรียนรู้ทักษะ อะไรอย่างเงี้ย จากที่โรงเรียนมา แล้วก็มาเล่าให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็อยากทำนั่นนี่ แต่ว่าด้วยที่บ้านเรา <chuckles> จะไม่ค่อยสนับสนุนอะไรมาก อย่างเงี้ยค่ะ ดีค่ะ ถ้าอย่างงั้นอาจจะได้เอามาคุยตรงเนี้ยกับอากงอาม่าด้วย ทีเดียวเลย
อืม ใช่ ใช่ ครับ อืม อืม ครับ ใช่ ใช่ครับ อาจจะแบบหาเรื่องที่ โอเค ถ้าอย่างเด็ก ๆ ชอบมาปรึกษาทางพี่ ใช่ไหมครับ? พี่ก็อาจจะแบบว่า โอเค หลานคนนี้ชอบแบบนี้ ลูกคนนี้ชอบแบบ ก็อาจจะเอาไปคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้ชัดเจนไปเลยว่า เฮ้ย เรื่องเนี้ยเราน่าจะสนับสนุนเขา เราน่าจะส่งเสริมเขา วันเนี้ยเขายังชอบอยู่ ถ้าเราสนับสนุนเขา ให้เขาได้ต่อยอดในวันข้างหน้าเนี่ย เขาอาจจะสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองในแบบที่เขาชอบ ในแบบที่เนี่ยที่เราสนับสนุนเนี้ยได้ แต่ถ้าเขาเลิกชอบแล้ว ไม่ชอบแล้ว เราก็ถือว่า ไม่เป็นไร มันก็คือการลงทุนให้ความรู้ ให้คำแนะนำเขาไปว่า เออ เนี่ย ต่อให้มันไม่ เขาไม่ชอบแล้วในวันข้างหน้า แต่เขาก็มีความรู้ติดตัวไป ซึ่งผมคิดว่า ถ้าคุยกันแบบเนี้ย ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเปิดใจยอมแบบ ยอมรับฟังเราบ้างอะไรบ้างครับ
<chuckles> นะคะ อา ค่ะ อืม ๆ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ๆ ใช่เลย อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ น่าจะดี ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ วิธีนี้ดีที่สุดเลยล่ะ คิดว่าต้องเอาแบบเนี้ยไปคุยกับเขาดีกว่า หาข้อ เหตุผลต่าง ๆ อย่างเงี้ย ไปคุยกับเขาน่าจะดีค่ะ แล้วก็ อ่า มันก็เป็นทางออกที่ดีนะคะ แล้วจะลองดูค่ะ วิธีการนี้ที่คุณแนะนำมาใช้ได้เลยล่ะ เยี่ยมเลยล่ะ ขอบคุณมากนะคะ <chuckles> ขอบคุณมาก
อืม ครับผม ใช่ ครับ ได้ ผม ได้ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ ขอให้เด็ก ๆ ก็ผ่านช่วงเวลาของเขา และให้มีเวลาแบบ ที่ดีอะครับ <chuckles> ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ

อืม
อย่างงี้ เขาก็เลยบอกว่า เราอะเลี้ยงเด็ก ๆ ด้วยการตามใจ แต่ว่าในความคิดเห็นของเราเนี่ย เราว่ามันไม่ใช่นะ <chuckles> คือ อ่า ในยุคปัจจุบันเนี่ย เด็ก ๆ เขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองด้วย ใช่ไหมคะ? เวลาเราต้องการ อ่า หมายถึงว่า อยากจะถามความคิดเห็นของเขาเนี่ย เออ เราอยากจะซื้อ อยากหยะอะไร หรือว่าอยาก ต้องการทำอะไรอะ เราจะถามเขาก่อนว่า เนี่ย อยากทำอย่างงี้ไหม? อยากไปตรงนี้ไหม? อยากต้องการอะไรไหม? อันนี้ควรไหม? สีนี้ชอบไหม? อย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีเนี้ยในความคิดเห็นของผู้ใหญ่ของเราเงี้ย เขาก็บอกว่า "ไม่ต้องไปถาม ลื้ออะไม่ต้องไปถามเลย" อะไรอย่างเงี้ย "ลื้อก็จัดให้อีเลย" อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็แบบ เราก็กลัวว่า เอ๊! ในสิ่งที่เราคิดเนาะว่า เด็ก ๆ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น อย่างเงี้ยอะค่ะ หรือว่าแสดงไอเดียของเขาด้วยอย่างเงี้ย บางอย่างเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ในสิ่งที่เราให้อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ใช่ อืม ครับ ครับผม อือ ครับ อือ ครับผม
แบบนี้แหละ ก็คือมันก็จะเกิดการโต้แย้งกันระหว่างเรากับคนในครอบครัว
อืม ถ้าอย่างงั้นน่ะครับ
ก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นคุณนะค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ
ได้ครับ ผมจะขอถาม เพิ่มคำถามนิดหนึ่งครับว่า อย่างเงี้ย เอ่อ ส่วนใหญ่แล้วอะครับ ทางญาติ ๆ ทางครอบครัวอะครับ จะไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องใดบ้าง หรือว่าจะเคร่งครัดในเรื่องใดเป็นพิเศษอะครับ?
อืม ค่ะ ก็มีอยู่เป็นเรื่อง จริง ๆ มันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตเนาะ แต่ทีเนี้ยเราก็คิดว่า อา มันเป็นการสร้างเสริมนิสัยเขาด้วย อย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็จะค่อย ๆ ฝึกเด็ก แต่ว่าในโซนของผู้ใหญ่เขาจะไม่ชอบ ก็คือบางครั้ง เราก็จะถามความ คิดเห็นของเด็ก ๆ นะคะ แล้วก็บางทีก็จะให้เขาออกความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความต้องการ อย่างเงี้ยอะค่ะ ผู้ใหญ่เขาก็จะแบบว่า เออ ไม่ต้องถาม ไม่ต้องให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเนี้ยค่ะ
ครับ ครับผม อืม ครับ อืม แต่ว่า ครับผม อ๋อ แต่ว่าเรื่องในพวกของแบบการกิน หรือว่าเรื่องการนอน เว ต้องนอนตรงเวลา กินเป็นเวลา อะไรแบบนี้ ก็ยังมีเคร่งครัด หรือว่ามีกฎด้วย ใช่ครับ
อา เรื่องกฎวินัยใช่ไหมคะ? อา ๆ พวกนี้ก็ยัง เราก็ยังยืนตาม ตาม อ่า ระบบของครอบครัวอยู่ ก็คือ เอ่อ เด็กควรจะต้องนอนตอนกี่โมงอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ต้องตื่นกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะ ทานข้าวตอนกี่โมง แล้วพวกเราต้องทานข้าวด้วยกันนะในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยยังยืนกฎของผู้ใหญ่อยู่ค่ะ
อา ครับผม อือ